Ma ah ma pensa che quel giorno lì ero andata a a fare un giro ehm al Lago di Iseo e avevo camminato tantissimo, ta anche se ero al nono mese, io ho camminato un sacco, non avevo niente, niente, ness ma niente proprio.
Okay. Probabilmente tutto questo movimento ha dato il là.
Eh, sai che può essere? Può essere perché infatti me l'avevano detto che quest uhm il movimento va a stimolare mhmm la contrazione. Beh insomma, ehm dopo sono andata a casa, ho cenato, sono andata a letto. Dopo 10 minuti mi si rompono le acque e dico a a mio marito, ehm mi si sono rotte le acque. Ma sei sic eh che
Certo. Ma la scena qual è stata? Che tuo marito è andato subito nel panico oppure gliel'hai comunicato con quella disinvoltura? "Amore mi si sono rotte le acque, è ora di andare."
No, no, io mh proprio, perché lui stava già dormendo, ho detto, l'ho svegliato, gli ho detto: "Oh mi si son rotte le acque, cioè" e lui fa: "Ma s ma sei sicura?" Ed io: "Ehm cioè, ehm cioè vedi tu. Mhmm." E quindi niente, dopo in nel giro di mh 20 minuti ci siamo vestiti, uhm mi sono
<laughs> <chuckles> A occhio e croce penso di essere abbastanza sicura, immagino tu gli abbia rispost Eri o già eri già organizzata con la borsa che si deve portare in ospedale?
Sì, ma ciao, era già pronta da 2 mesi, quindi proprio era già non do no no no non dovevo pensare a niente se non a caricarmi in macchina.
Ma tuo marito com'era in quel ehm in quel momento? Cioè, era comunque calmo e tranquillo e ti trasmetteva tranquillità oppure è andato nel panico e sembrava una mina impazzita per casa?
No, è andato nel panico, è andato nel panico ehm perché ha visto me che per continuavo poi a perdere, perdere litri d'acqua. Sì, tant'è che ehm è andato a cercare gli asciugamani da mettere in macchina perché aveva paura che, sì, ma. Sì, sì, esatto. Ho messo gli asciugamani sull'auto perché non voleva li spor ehm che sporcassi tutto. E comunque nel giro
Che sgocciolavo per casa. <giggles> La sua preoccupazione era: "Tesoro non mi rovinare il sedile dell'auto." E questa cosa ti ha dato fastidio o ti ha lasciata indifferente? Visto che eri già presa da altri pensieri.
No, indifferente guarda. In quel mo ero sì, diciamo che già stavano iniziando anche le contrazioni.
Quindi tutto d d'un colpo è iniziato.
Ma tutto d'un colpo, tutto d'un colpo. Ehm e io in quel momento lì stavo cercando di capire il tempo tra una contrazione e l'altra e quindi cioè non proprio lui non esisteva in quel momento lì. E <chuckles> e niente. Ehm sì, e dopo siamo arrivati in ospedale di notte, io sapevo già dove andare, chi suonare, cosa fare, sapevo già tutto. Lui no, lui no, lui non non sapeva l'entrata, "Dove devo andare, dove devo mettermi?' 'Ascolta, vieni, ci penso io".
<chuckles> Immagino una scena quasi da film. Lui no però.